Sì, la la lezione che inizia per primo è quella del lunedì, che inizia alle 8
Okay.
e poi ci sono altre lezioni che possono iniziare fino alle 11- 11 e mezza, al massimo.
Okay. Quindi diciamo che, a parte il lunedì che ti devi svegliare molto presto, nel quale già lì non aggiungerei altro stress perché comunque ti svegli presto e devi praticamente correre in università, gli altri giorni dove inizi un po' più tardi, magari una sveglia, uhm, fissa alle 7 e mezza o alle 8 potrebbe sicuramente aiutarti ad organizzarti meglio la giornata, perché avresti più tempo. Poi, ti volevo proporre anche di lasciare qualche pasto, tipo la colazione, pronta, magari trovare qualche colazione che ti piace e di lasciarla pronta in frigo proprio per il mattino
Mh-mh. Mh-mh, è vero.
in modo tale che così non la devi stare a preparare
Ah! Okay.
perché è un po' una scocciatura, no, quando uno si sveglia dover preparare la colazione. Quindi, questa è già una cosa che
È vero, è vero, può essere mh-mh. È vero, sì.
Mh-mh, dimmi.
Sì, potrebbe funzionare. Anche perché, poi nel tran tran delle cose capita che non passo neanche dalla cucina, e invece se so che le la sera prima mi sono impegnato per fare questa colazione mi impegno anche poi a consumarla in qualche modo, piuttosto me la porto via.
Esatto. Quindi, magari la fai già pronta, eventualmente che sia anche, non so, in un bicchiere col tappo, non so, di gomma, qualcosa del genere, da asporto, può essere anche banalmente uno yogurt con l'avena, dei frutti di bosco, una cosa così, e poi, non so, un panino, o qualcosa di più sostanzioso se preferisci, ehm, qualcosa con più sostanza perché magari devi andare in palestra dopo. Ecco, l'allenamento invece che consiglio al mattino sicuramente è, uhm, il Tai Chi o lo Yoga
Mh-mh. Ah, okay. Sì. Sì, beh, è vero. Mh-mh.
però seguirei più un Tai Chi per, ehm, i quelli que quello che facevano i guerrieri, quindi è un Tai Chi un po' più movimentato, ma non da sudare.
Wow, e come funzionano?